Mhm. Aber ich meine, vom Schlafrhythmus her war bei dir auch alles okay, meintest du, oder?
Ja, genau. Also, ich schaue, dass ich auf die 8 Stunden komme und dass ich auch, äh, aus also, dass ich ja, dass ich, äh, mir auf jeden Fall ähm, genau, also, ‘ne ‘ne entspannte Atmosphäre schaffe zum Einschlafen, dass ich jetzt davor nicht zu viel noch am Handy hänge. Das heißt ja immer, dass dieses blaue Licht auch so ungesund ist. Und, ähm, so also das da daran kann‘s, glaube ich, nicht liegen.
Mhm. Und sagen wir mal im, äh, sozialen Konta äh, im sozialen Bereich, pflegst du da regelmäßig deine Kontakte? Also ich meine, es gibt ja auch, äh, viel Energie, wenn man mit positiven Menschen, ähm, sich umgibt oder G Gespräche führt?
Absolut, das stimmt. Ne, da habe ich, Gott sei Dank ich habe ‘n ganz schönen Freundeskreis und habe gute soz soziale Kontakte, die ich auch pflege. Also, daran mag's nicht, äh, liegen, deswegen glaube ich auch, so in Richtung Depression geht‘s wahrscheinlich nicht, sondern es muss irgendwie ‘n anderer Punkt sein. Aber ich denke mal, das sind es gibt mir schon zu denken. Also, vielleicht irgendwie drauf achten, dass man mittags dann doch ‘ne Kleinigkeit isst und ausreichend trinkt, das sind ja alles schon sehr gute Tipps.
Mhm. Ja, definitiv. Vielleicht fängst du dann mal an, bisschen was zu essen, ne? Muss ja nicht viel sein. Ähm, du könntest auch vielleicht drauf achten, dass das, ähm, eiweißreich ist, das, äh, Essen, ne, ähm
Ja. Was würdest du da empfehlen, vielleicht für mittags, was schnell geht und viel Eiweiß hat?
Ähm, also, es gibt ja auch so Eiweißbrote, ne, die kann man sich ja einfach holen. Dann noch, ähm, bisschen was äh, je nachdem, was du gerne isst, ein Belag drauf. Das kann man relativ schnell zubereiten und vielleicht dazu dann noch ‘n Kaffee trinken.
Mhm. Ja. Ah, das ist ‘n guter Plan, das stimmt. Dann könnt das könnte man auch noch mit rausnehmen, wenn man noch ‘ne Runde mittags auch mit dem Hund geht.
Mhm. Das Powernap probieren.
Mhm.

Ja klar, kann dir gerne paar Ratschläge geben. Ähm, kannst du mir vielleicht erst mal erzählen, ähm, wann genau du die Müdigkeit spürst und wie lange die anhält?
Mhm, gerne. Das ist immer meistens so mittags kriege ich so 'n also klar, vielleicht ist das auch kennen viele so 'n Mittags äh, Tief. Wenn ich quasi morgens geht's dann noch mit Energie, wenn ich mich an Rechner setze, dass ich mich irgendwie aufrechthalte und dann irgendwann mittags kommt so der totale <chuckles> tote Punkt, wo ich am liebsten meinen Kopf, äh, auf die Tastatur legen würde und schlafen würde. Geht natürlich nicht in so 'nem Arbeitsalltag, ne?
Mhm.
Genau, und das hält dann mein Gott, das hält dann so <lip trill> wie lange hält das an? Schon bestimmt 1 Stunde oder was und das ist dann schon 'n ganz schöner Kampf.
Ja klar. Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, also das heißt, bei dir ist das meistens mittags und, ähm, wie sieht das bei dem na äh, nach dem Aufwachen aus? Fühlst du dich da eigentlich erholt oder?
Mhm.